Ja, ähm
Kannst dich nicht beklagen, sagst du.
U und bei dir? Ja.
Ja, ja, ich habe, äh ich hatte eben, äh, vorhin ein sehr frustrierend aggressives Gespräch über Werbung. Äh, weil ich doch, äh, se ich bin äh, Werbung Werbung ist ganz schlimm. Also, ich bin äh, es ging vor allem darum, um halt zum Beispiel Werbung in wenn du jetzt 'n YouTube Video hast, und dann mittendrin ist dann Werbung, die du nicht wegklicken kannst. Es ging auch darum, dass du ja mittlerweile auch bei Amazon Prime und so was, obwohl du bezahlst, dann Werbung hast und alles. Und es war das war das hat mich sehr aufgeregt. Äh, wie geht's dir denn?
Ah ja, mhm, und es ärgert dich, die Werbung? Ja, ich hasse die Werbung auch. Ich versuche, Geld zu sparen und halt nicht für die die premium, ähm, Services zu bezahlen oftmals. Ähm, also, wenn du auf YouTube bist, dann kannst du mit dem Brave, ähm, Browser Wenn du dir den, äh, runterlädst, da kannst du dann ohne, äh, was zu bezahlen, ähm, also, auf YouTube ohne Werbung die Videos anschauen. Das mache ich immer, also
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Müsste ich müsste ich mal ausprobieren. Es ging ja früher mit 'm Adblocker, aber dann hat YouTube gesagt: „Ne, wenn du Adblocker verwendest, dann darfst du dir jetzt nur noch 3 Videos, äh, äh, anschauen, bis du deinen Adblocker deaktivierst.“ Ansonsten kannst du danach keine Videos mehr gucken, weil d weil die jetzt 'n Detektor dafür haben.
Ja, ja, also, so ist es passiert. Aber jetzt geht es mit dem Brave Browser geht's immer noch.
Okay, gut zu wissen.
Da brauchst du keine App, äh, kein kein a a Adblocker. Dafür brauchst du nur den, nur den ganz normalen Brave.
Mhm.